¡Uy! Claro. Yo creo que siempre suelo dejar listas muchas cosas, eh, ahora sí que, me gusta comenzar la mañana, eh, sabiendo qué es lo que lo primero que tengo que hacer, terminar con esos pendientes y y claro, te puedo comentar un poco de eso, sin duda.
Adelante. Cuéntame cuéntame para aprender de lo que estás platicando. A ver, ¿qué es lo que organizas exactamente?
<chuckles> Claro, pues, mira, yo, ahora sí que yo, pues, aparte del trabajo que que tengo un negocio, eh, también tengo un canal, eh, en YouTube, relacionado con el serie y videojuegos, el cual, pues, subo contenido todos los días. Entonces <chuckles> Sí, son agregando al trabajo e e e esa parte, ese ese hobby o esa ese minitrabajo extra. Eh, aparte me gusta también entrarle a lo que es las apuestas deportivas. Entonces <chuckles> Sí, ya <laughs> Claro. Entonces, ya sin duda, ahí son 3 cosas que necesito, eh, darles el tiempo en la noche para dejar listo y tener preparado el día anterior, ¿no? Más aparte, me gusta, eh, ir por pan calientito en las noches para disfrutar 1 en la noche y ya tener 1 en la mañana, ¿no? Pero
Guau. <laughs> Bien. Guau. <laughs> Una agenda apretada, definitivamente. Ah, sí que te consientes. Muy bien. <laughs>
Sí, sin duda. Sin duda, ahora sí que, tengo cositas que no pueden faltar, ¿no?, y una de esas sería sería el pan, para acompañarlo con el café en la mañana. Pero mira, en cuestión de trabajo, eh, ahora sí que, eh, dejo más que nada el equipo con el que el técnico, bueno, tengo un a un a un técnico, el cual él sale a a trabajar y yo me encargo sobre la parte, pues, administrativa y y y promocionar, ¿no?, el marketing y todo eso. Le Yo me suelo de encargar, eh, de lavar el equipo, dejarlo listo, de que los productos estén estén estén en la medida, ¿no? Entonces, esa es la parte que me gusta dejar en la noche para ya no tener ese pendiente al día siguiente.
Muy bien. Muy bien. Mm, ya entiendo.

Claro, pues al principio sí fue, eh, sencillo, porque yo sabía que era algo bueno, ¿no? Porque yo sabía que esto, eh, iba gracias a esta a esta rutina que quiero empezar a o que quería empezar a hacer, mi mañana iba a ser mucho más tranquila, eh, iba iba a tener mucho más espacio para hacer otras cosas, ¿no? Pero sin duda fue, pues, eh, agarrando un cuaderno, ir ir poniendo esos pendientes durante el día que, po que yo iba a hacer en la noche, eh, okey, vamos a vamos a a a pedir más producto, va, anoto esto aquí, eh, que ya se rompieron o vamos a pedir otra caja de guantes, hay que anotar esto aquí, eh, eso relacionado con el trabajo, ¿no? Ahora, eh, relacionado con el tema de los videos, pues hay veces que me tocaba que ya en la noche eh, salían eh, noticias o cosas interesantes de las cuales yo podía hablar al día siguiente, entonces, sin duda iba también a esa lista. Y ya cierro con el tema de apuestas deportivas, pues era ver los partidos, este, vamos a analizar este partido y este aquí y ya tenía, eh, esa lista para el final del día, este, ya realizar, eh, lo lo, ahora sí que lo que, ¿no? De esos pendientes.
Ujú. Excelente. Guau. Guau, no, pues te oyes muy organizado, definitivamente. Digo, te ha costado, por lo que me estás contando, te ha costado llevar llegar a este punto de organización y de coordinación, definitivamente, porque tienes múltiples actividades, múltiples cosas, pero algo que me llamó la atención que dijiste es: "Mi desayuno es sagrado, prácticamente". <chuckles> Ha valido la pena todo este esfuerzo, por lo que me estás contando, ese cafecito ha de ser muy bueno, este, porque no pierdes la cita con él, felicidades. <chuckles> Este, ¿y cómo, en tus en tus relaciones, por ejemplo, más allá del trabajo, esta organización cómo te ha beneficiado?
<laughs> Claro. Sí, no, sin duda el desayuno se mueve. <chuckles> Claro. <chuckles> Muchas gracias. Claro. Eh, claro, yo creo que sin duda, eh, ha sido una una bastante buena porque me da me deja disfrutar esa mañana con mi novia, pues una mañana, pues mucho más agradable, ¿no? En la en la cual no me despierto con ese ese esa poquito de presión de que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? En la cual podemos disfrutar ese desayuno e incluso algunas veces, pues salir a desayunar, ¿no? O hacer una que otra actividad en la mañana que no estábamos acostumbrados a hacer, como ir al ir a caminar al parque que tenemos aquí cerca, eh, no sé, ir a comprar alguna algunas cosas por la mañana que no solíamos hacer. Entonces, sin duda, pues me ha ayudado a tener una una mañana mucho más bonita y provechosa con con con mi pareja en en estos momentos.
Okey.